Hello? Medyo nawawala ka.
Ayan. Oo medyo, medyo.
Mm. Mm.
May time kasi kailangan talaga stock mo na, kasi, "Ano ba, malalakas kayo, kumilos kayo." 'Di ba?
Oo, na parang 'pag nabigyan mo talaga ng ganon, parang aano na, "Ay binibigyan naman ako ng anak ko, huwag muna ako mag-work." <scoffs> Yung mga ganong pag-iisip, iniwasan ko talaga kaya tinigil ko, 'yun kaya nakapag-ano naman ako after no'n na ano, nakapag-save naman ako para sa sarili ko.
Hmm.
Sus ka ano talaga titiisin mo talaga sila kahit meron ka, eh, wala kasi, walang mangyayari kapag, ano palagi, na ganun, na hindi na talaga sila nagsisikap para sa kanila. Mm, parang, ano, eh, tinutulungan mo lang silang maging tamad lalo, eh.
Sana all. Mm, 'pag ganun ng ganun ang sinabi.
Kapag, talagang, na-obliga ka 'no?
Mm, kaya ako one time, nagmessage.
Mm.
Mm. <smacks lips> Yes, ako one time nag-message yung kapatid ko, hindi ko talaga sineen yung message, beh.
Mm. <chuckles> Oo.
Ba'la ka diyan. 'Di ko na hindi ko na problema yun. Oo.
<chuckles> Kasi alam mo na, eh. Mm.
'Di ko na problema yan.
'Tsaka ito, ha, may mga mm, may mga problema na nga tayong sa'tin ta's dadagdagan pa nila ng problema nila 'di ba parang mas nakakaano, nakaka-pressure sa buhay.
Mm. Like siyempre, imbis iisipin mo lang yung sa side mo, kailangan iis kailangan mo siyang i-balance para isipin din yung sa kabilang side yung mga ganun na, "Hala 'pagka ganito ganiyan, di ko 'to inano, ano ng ano, mangyayari ganito ganiyan." Mga ganun. <hiccups>
Mm. Oo. Mm, mm. Nakaka-stress yun, sa totoo lang. Mahirap talagang kalaban yung pamilya kaysa sa sa sari sa sarili mo kasi ano, eh
Mm.
'pag dun ka din kasi galing, eh, kahit papaano.
Mm.
Sa magulang. Peso
Napapaisip ka minsan na nagiging investment ka nalang din, eh, na, "Kaya ba ako nabubuhay kasi investment ako nila." Mga ganun.
Mm, yun lang. O parang ano kasi, parang na naano din samin sa pamilya din namin 'yung, ano, eh, "Kapag nakatapos ka, obligado kang tumulong samin kasi kami ang nag-ano, kung nasaan ka ngayon," yung mga, ganon, 'di ba, ano, talaga siya, toxic traits talaga ng tao na yun, Diyos ko. <chuckles>
Oo, may mga ganun sila, oo. Pilipino. Oo. Para sa'kin ano yan, eh, talagang Pilipino ang kadalasan na ganiyan, eh. <sniffs>
Hmm. Mm. Mm, 'yung ginagawang retirement plan. <chuckles> Kaya ako 'pag, ano, ayoko ng ganun 'yung masyadong heavy na sa tao, na pagdalhin mo sila ng responsibilidad na hindi naman nila ginusto.
Mm.

Mm, 'pag nasanay sila ng gano'n.
Nasanay sila sa'yo, oo, 'pag sobrang bait mo talaga, eh. 'Pag minsan kasi 'pag 'di mo natulungan parang nakokonsensiya ka 'no?
Hmm, may oh, may konsensiyang part tapos ikaw din maaano na, "Pa'no naman ako?" Yung mga gano'ng bagay. Mapapaisip ka na
Mm.
pa'no ka, 'di ba?
Mm. Ako din dati kasi ganyan din talaga ako no'ng may work talaga akong ano, bigay din ako ng bigay ta's nakita ko na umaasa na lang sa'kin, eh, ang lalakas pa naman nila. Kaya do'n nag-stop talaga ako. Nag-stop ako tumulong ba nag-stop ako tumulong, hmm?
True. May mga gano'n talaga. Pero tinuturu Nasa college din.
College naman.
Ah? Hello?

Mm, ano'ng tawag dito?
Mhm.
Wala, marami akong hinanakit, eh, about sa gan'yan. Marami akong hinanakit, pero hindi ko naman hindi ko siya puwedeng <smacks lips> hindian, pero as of now kasi oo, pamilya ko, as of now kasi, may pamilya na rin naman ako. <smacks lips> Kaso nga lang, as of now, nagpu-put na ako ng boundaries, alam ko yung 'pag sobra na, hindi na. Stop, gano'n. Alam mo ba kung
Oo, mm. Oo, kasi pamilya mo 'yan, eh. M Hmm. Oo. 'Tsaka dapat kasi ano, eh, may sarili ka ng ayun nga, sabi mo nga, may sarili ka ng pamilya. Dapat ano na, ah, tigil ka na sa pag-suporta sa pamilya mo, kasi siyempre, bumubuo ka na ng sarili mong pamilya, eh, 'di ba? Iba na yung tulong lang, sa ano talaga, ino naoobliga ka, 'di ba?
Oo. Mm, 'saka Oo. Oo, yung parang, kailangan monthly meron kang maibibigay sa kanila. Oo, gano'n.
Mm. Oo, parang ano, eh, ginawa ng ano, eh, <chuckles> parang salary na na ang na nangyayari, salary na talaga nila, eh, hindi na tulong, eh. Totoo 'yan.
Hmm. Mm. Sa'kin kasi
Mm.
Alam mo ba first time namin, na kami lang lumabas, kasi usually kapag lumalabas, buo, lahat, kasama, ta's gastos ko. First time namin mag-holiday, na kami lang ng mga anak ko, parang ang saya ang sarap sa feeling. Pero ano, may may side comment, like, "Ay, punta kami diyan, ganito, kasi wala kaming ganito, wala kaming gan'yan". Like, 'di ba, puwede naming enjoyin, na kami-kami lang, parang gano'n. 'Di ba, parang nak
Mm. Oo. Mm. Mm. Hala. <chuckles> Oo. Parang ano talaga, kai kailangan kasama sila sa lahat. <chuckles>
Mm, may mga gano'ng may mga gano'ng moment. 'Di ba, ang ganda ng topic. <chuckles> <sniffs>
Mahirap talaga din. <chuckles> Oo, mahirap pala talaga 'pag sinanay mo, eh.

Hmm. Kaya sa 'kin para sa mga ano, sa mga anak ko, ayokong maranasan nila yung ganon. Kaya kung ayaw ayaw ko talaga legit, like, kung ano gusto nila gawin nila, hindi nila ako kailangan tulungan.
Hmm, iba yung ano Mm. Mga oh, 'di ba? Hmm. Hmm, hmm, 'tsaka ano mag-ipon talaga para sa sarili 'no, para yung mga anak mo okey bahala silang gumawa ng future nila soon. Ako meron naman kami dito, 'di ba? Ganun ba.
Hmm. Mm. Oo. Masaya naman kami dito, okey na ka kami dito bahala na kayo yung mga ganon.
Iba yung Hmm. Dalaw na lang kayo 'pag gusto niyo, ganun. <snorts> Yung magcha-chat sa 'yo sa halip na mangamusta, may kasamang ano, pautang, pahinging pera. <chuckles>
Hmm. Ay ay ay ayu ayun yung nakakatakot eh, yung 'di ba ang tagal-tagal na ano, hindi nagme-message magugulat ka magme-message. <chuckles>
Oo. Oo. <scoffs> Totoo yan jusko sa ano cha-chat sayo.
Ah A akala mo na akala mo nangangamusta lang.
Alam mo kung totoong concern eh, yun pala ano, may ano.
Hmm, may iba palang agenda.
'Di maiiwasan pamilya mo kasi, mahirap din talaga hindi-an. Talaga ano, parang may limit na.
Ayan, ano pa ba?
Hindi ko bibigyan kasi mahirap eh 'pag puro bigay. Nasasanay.
Hmm. Na oo 'pag ganun sanay na sanay na sila. Alam mo yung "Ay andiyan naman si ate okey lang yan."
Hmm. Kasi halimbawa kapag nga tumulong ka ng tumulong, ito pano ka makakapag-save ng sayo, 'di ba? Paano kapag ikaw naman yung nangailangan? Saan ka kukuha? Sinong tutulungan mo ikaw naman yung magkakautang sa ibang tao, 'di ba?
Hmm. Hmm, ah Oo yu isa pa yun, may may may time akong ganyan. Na kailangan kong mangutang para lang ipadala sa kanila. May mga ganon akong ano, senario.
Hmm sino magbabayad. 'Di ba? Oo. Mm. Ah oo. Mga ganyan. Mas karyo oo, ang hirap niyan para sa 'kin nakakahiya hindi mo hindi mo nga, hindi ikaw yung gumasos, tapos ano, ikaw pa yung magbabayad. Tapos kapag kailangan mo pa, mangungutang ka uli, tapos babayaran mo. Parang hindi hindi ka na aangat 'pag ganon eh. Kasi wala na natin
Mm. Oo, tapos eto pa, kapag kapag ikaw na yung nangailangan, wala silang maibigay.
Hmm. Kasi a oo yun din totoo yan. Ay ng ano <tsk>
Hmm. Kaya minsan naiisip mo nalang din magdamot kasi, kapag ikaw yung nawalan, 'di ka nila kayang tulungan.
Hmm. Tulungan. Wala, siguro ano nang mental at emotional support lang, ang kaya nila ibibigay. Sa ibang tao ko pa rin talagang maghihiram, lalo na't kung ganun na ikaw yung tumutulong sa pamilya mo.
Hmm.

Ayun lang, hindi nila napalago.
<giggles> Hindi marunong humawak ng pera oo, eh, after naman nun, wala na, hindi ko na sila, ano, bahala na kayo diyan. Sarili ko naman muna.
Mhm. Oo, naririnig ko naman na oo. <sniffs>
Hmm. Kasi mahirap pag, ano, eh, sinasanay mo talagang uubusin ka talaga. <chuckles>
Oo, talagang isasagad nila lahat like, wala silang pakialam parang wala silang, ano, wala silang pakiramdam na
Mm. Mm.
mahihiya sila ng kahit, kahit konting-konti lang.
Oo, <chuckles> iba talaga pag sinasanay oo.
Hindi, eh, lahat sayo lahat i a asa.
Hmm. 'Yun, eh, 'yung ginawa ko para, ano, balance lang na, ano, makatulong ako tapos may magkakapag-ano ko sa, ano, ko. Bigyan ko sila pera pangnegosyo, kaso hindi naman nga nila na-ano, hindi nila nagawa ng maayos.
Pang sarili. So back to 0, ulit.
'Di nila napalago. Bahala kayo diyan wala akong trabaho ngayon. <chuckles>
<laughs>
Eh, hindi ko hindi naman nila alam na may savings ako, bakit ko sasabihin, eh, di lal parang lalo, ano
Oo, ah, personal mo yun, eh. Oo, privacy.
Eh, wala, na-ano na din ngayon mm, tagal ko na din walang trabaho, eh, kaya la 'yun, 'yung ginagastos mong, ano, 'yun. Pero thankful pa din ako kasi, ano, ah, sa halip naiuutang ko yung pambuhay ko dito sa lugar kung nasaan ako, pera ko yung ginagastos ko. 'Yun din kaya, ano mm, nakapag-save ako kahit papaano, 'tsaka hindi ako ganoon magastos kasi alam ko wala akong kukunan, eh, hindi naman talaga ako nahingi sa kanila, ayoko. Baka kasi sabihin na ano, "Ba't ka hihingi <chuckles> trabaho ka." Maiinis lang ako.
Mm. Kasi nakapag-sales na. Ah. 'Yun, 'di ba, ikaw pa yung nahihiya kasi nga, ano, kasi nga, <scoffs> kung sino yung mga giver, sila yung nahihiya 'kamo.
<giggles> Eh kasi Oo. kasi syempre baka sabihin, ano, "Dati, ano, ano, mo magtrabaho ba't 'di ka magtrabaho ngayon." Eh, s'yempre nagpapahinga.
Mm.
'Tas yun
Oh, time mo na para magpahinga. Kasi tama na yung, ano, tama na yung pagiging, bayani ng pamilya kumbaga.
Oo. Mm. 'Tsaka maganda lang na, ano, kay ah, tumulong ka lang kapag halimbawa, emergency sa kanila, 'yun lang talaga.
Oh, 'yung mga ganon, mga emergency. Pwede 'yun, pero yung pang, ano, pang-daily lifestyle nila.
Kasi 'pag ano 'Pag sa oo hindi oo, emergency talaga, pero 'pag 'yan mga panggastusin lang na, kaya naman nilang i-ano, hindi, ay, hindi ako ano.
Mm, ba-bye.
Oh, ayun. Hmm, thank you. Ingat ka, oo, oo.
Thank you din, ingat ka din.

Okey.
Parang ano ah, hindrance din siya sa pagtupad <laughs> pangarap para sakin. Kasi si siguro, 'di ba, parang ano naman ka utak kasi ng pamilya k ng isang pa na magulang, kapag katapos mo kailangan makatulong ka muna? Ganun kasi yung nangyari eh.
Hmm. Oo ganon ganon ganon sila. ako kasi, sa side ko, feeling ko ah, feeling ko lang ah, yun lang yung pakiramdam ko kasi, para kang breadwinner ganon, even though may
Oo. Hmm. Mm. Mm. Oo, okey lang. Ah, okey.
even though may ibang may ibang family na yung mother ko. Like
Hmm.
'pag humingi, kailangan mong bigyan kasi kukulitin ako kasi kinukulit ako o kaya kapag
Bigyan? Mm.
para kasing iisipin nila, ang damot mo, mga ganong bagay.
Oo, may mga ganyan talaga. 'Di maiiwasan eh.
Hmm, pero kasi ngayon
Pero
naiisip ko kasi lagi nalang sila.
hmm. Yan na. <chuckles> Tot
Oo lagi lag laging sila, paano ako sabi kong ganon, kasi gusto ko rin magkaroon ng sarili ko savings, ganun. Hmm.
Oo, hanggang kailan. Hmm, hanggang kailan 'di ba?
Oo. Kasi tawag dito lagi nalang sakanila, lagi sakanila, ta's kapag ano, ako pa yung masama. Kapag hindi ka nagbibigay so
Totoo yan, hmm. Hmm. Mm. Hmm.
parang wala naman akong ginawang matino sa inyo 'di ba? Yun yung side ko. 'Pag hindi sila nabibigyan like, wala naman akong naririnig na sumbat kaso nga lang <sniffs>
Oo. Totoo. Oo, halata naman 'no? <chuckles>
o oo <sniffs> wala kang mariri
Parang kahit walang sinasabi, may nararamdaman kang mali.
Hmm, ganon, ganon yung nararamdaman ko. Actually kahit sa mga kapatid ko ganon eh. la sa lahat even though kahit may pamilya na yung mga kapatid ko.
Mhm. Mm. Oo. Hmm, ikaw pa din, sayo pa din. Panganay ka din ba?
Hmm, sa 'kin lahat. Mm.
Ay, same tayo kaso ano eh, mga bata pa kasi yung mga kapatid ko din eh. <scoffs> Hmm, wala pa.
Hmm. Ay may mas bata kami. May mas bata kaming kapatid. As in maliit na maliit pa. Ganun
Nung bata pa din kayo? Oo. Ah, may baby pa kayo?
Hindi naman totally baby ah, nasa nasa elementary na.
Hmm. Ah, okey bata pa din. Hmm. Ang tagal pa niyan bago pa mai-raos, pero kakayanin naman 'yan. <scoffs>
Hmm.